Aham.
Um tele-operador cobra um 1/3 disso.
Sim, porque é bastante comum, infelizmente, que algumas empresas apelem para esse tipo de tática, porque se alguma fiscalização aparece, vai mostrar o teu cargo como condizente ao salário que você está recebendo, né. Uhum.
É. Top salário. Exatamente, e ali o que foi dito é o seguinte: "Não, isso é só durante os primeiros meses, depois que você passar por esse 1° tempo de formação, e tudo mais, a gente vai vai fazer a revisão do teu do teu salário". E aí
Uhum, isso numa empresa espanhola ou uma empresa brasileira a distância?
Espanhola, é um esper é uma empresa espanhola. Então, a gente começou ali e a a aquela coisa, existem diferenças entre salários na Espanha, mas uma diferença, era uma diferença grotesca entre o meu salário, por exemplo, na região onde eu vivi, que vivi em Madrid, que é um grande centro.
Tá.

Aham.
E em pouco tempo eu já já realmente estava indo para outro lugar, mas depois disso, quem disse que eu consigo mais confiar na minha capacidade? Que às às vezes eu fico assim: "Será que eu realmente não tô aqui só pra ser operadora mesmo?".
Olha, primeiro de tudo, eu sinto muito que você tenha passado por uma situação tão traumática porque, realmente, é muito difícil você mudar de país, você ter que lidar com outra cultura. Por mais que você esteja acostumado ou que você fale a língua, é uma outra cultura até em termos de trabalho, de mercado de trabalho, né, então, eh, né, uma coisa é você ir como turista e outra coisa é você entender quais são os meandros ali, do dia a dia de uma nova cultura, né. E você deu muito azar de pegar pessoas e uma empresa tá que assim, tratam pessoas como números, obviamente, né, nada ali É, nada ali mostra que é uma empresa que tem cultura de equipe, de levar funcionários pra cima, de desenvolver talentos, de reconhecer talentos, nada disso. Então, assim, eh, você tá assumindo uma responsabilidade que tá te causando uma insegurança que não é tua.
É, é é outra é outra coisa. Uhum. Não, como como descartável. Por quê?
Eh, você deu o azar de encontrar pessoas em uma situação horrorosa e, assim, ninguém faria diferente na sua situação. Algumas pessoas teriam saído batendo porta. Você teve a a o controle emocional de ficar, de se explicar e de procurar outro trabalho, o que já mostra muita maturidade.
Pois é. Pois pra mim, me deu a sensação total de que eu, de repente, acordei de uma grande ilusão, de que eu sou um profissional sênior; na verdade, eu não sou nada.